Dunque, vorrei farti delle domande circa un tema molto particolare che spero che susciti anche il tuo interesse. Vorrei chiederti, raccontami un viaggio che ti ha veramente cambiato la vita.
Oh, molto interessante, allo ti racconterò di un del mio primo viaggio che ho fatto da solo e andiamo a ritroso nel tempo agli anni '90.
Quanti anni avevi?
Poco più di 20, ehm, quindi parliamo di un di un'Italia di una situazione senza centri commerciali, con solamente i primi telefonini, quando si viaggiava ancora, diciamo, a carte geografiche.
Mh-mh. E? Okay, quindi una ricerca delle destinazioni totalmente manuale.
Esatto, ehm e devo ritornare a un'estate in cui, ehm, girovagavo per la città da solo e molto sconsolato perché ero appena stato lasciato dalla mia fidanzatina dell'epoca.
Quindi un mes una componente amorosa che ha condizionato questa scelta di viaggio.
Sì, ehm, perché diciamo che era stata diciamo, la mia prima vera relazione importante, <clicks tongue> ehm, e quindi, diciamo, ehm, ho capito che quando succedono queste cose scotta o fa male.
Mh-mh.
Ehm, come
E e hai provato un gran dolore.
Sì, ehm
Quindi è stata la molla che ti ha spinto a scegliere di partire?
Eh, è stato, diciamo, l più che la molla mi ci son trovato in una situazione particolare, ehm, nel senso che ero in giro in una città, ad agosto, vuota, perché all'epoca quando e o arrivava ad agosto, l'Italia veramente si svuotava ancora.
Mh-mh. Tutti in vacanza e poche persone che rimanevano in città.
Esatto, non c'erano centri commerciali, le aziende chiudevano e tutto questo, e quindi quando ti ritrovi anche non a non aver niente da fare, la tua mente pulsa e pensa ancora a queste cose negative. Al che
Diciamo che non riuscivi ad occupare, appunto, la mente con con altri pensieri e altre attività, così che ti potessero distrarre dall'accaduto.
Brava, hai colto veramente nel segno. Al che, un venerdì, ehm, camminando in giro, ehm, mi sono imbattuto, ehm, in un ufficio che era l'ente del turismo irlandese. Quindi va beh.
Che aveva un un ufficio proprio lì nella tua città?
Esatto, sì, e c'era un ufficio, quindi, ehm, un po' tipo un'agenzia di viaggi per l'Irlanda. Sai comunque vedi le foto dell'Irlanda, ehm, vedi un bel verde, ehm, questi cieli lì e diciamo belli azzurri, perché batte sempre il vento, e ovviamente il i colori accendono, ehm, la fantasia.
Interessante. Sì. Ti hanno decisamente impressionato.
Sì, sono entrato giusto per, ehm, curiosare un po', comunque a diciamo
O forse per combattere la noia.
Ecco. Vedo che, ehm, mi leggi quasi nel pensiero e comunque era anche un'Unione europea diversa rispetto a quella di adesso e l'Irlanda a era quasi vista come una meta un po' alternativa, esotica, non come adesso che è ultra accessibile. Ehm, sono entrato e praticamente dopo 1 ora sono uscito con un biglietto aereo in mano.
Ah proprio cotto e mangiato lì, in quel momento. Non è che c'è stato un momento di riflessione, che magari hai parlato con qualche operatore che ti ha dato delle informazioni e poi sei tornato a casa, ne hai discusso, no, sei entrato, hai preso tutte le informazioni e sei uscito direttamente con il biglietto per partire.
Esatto, secco. Sì, c'era anche una
E la partenza sarebbe stata quando? Dopo quanto rispetto a quel momento?
Allora, era venerdì e la partenza era fissata per martedì, ehm, c'era comunque, ehm, la possibilità, l'opzione di di disdirlo entro 3 giorni, quindi, ehm, sai, non era una cosa di come oggi col con la rete che prenoti online e e i soldi, ehm, sono andati, quindi
C'è una fruibilità chiaramente diversa.
Esatto, sì, quindi diciamo, ho fatto, ehm, quel fine settimana lì comunque pensandoci: vado, non vado, vado, non vado, un po' come, ehm, sai c'hai il l'angioletto a sinistra e il diavoletto a destra, no.
Giustamente. E cosa ti dicevano queste 2 figure?
Ehm, diciamo che sono stato quasi spinto, ehm, dal più che dal diavoletto dal fatto che ho mi sentivo, ehm, quasi come in un angolo cieco, ehm, visto la situazione che si era creata sentimentale, ho detto: "Devo fare qualcosa".
Sì.
Quindi ho fatto una uno zaino e sono partito al martedì, ehm, prima cosa da fare quando sono arrivato a Dublino, è cercarmi un posto per dormire.
In quel momento, la sensazione che stavi provando una volta arrivato all'aeroporto di Dublino, era di felicità e curiosità, oppure eri ancora nel mood tristezza, perché la tua ragazza ti aveva lasciato?
No il mood tristezza, era sceso enormemente. Diciamo che quella quella partenza è stata una una buona tachipirina
<chuckles>
ehm, quindi poi comunque, ehm, mi trovavo in un quasi in un mondo nuovo, come se avessi varcato una porta, ehm, e quindi la mia mente doveva doveva e era impegnata, al contrario della settimana prima, come ti dicevo che non avevo niente da fare, e continuavo a pensare alla mia ragazza.
Ma volevo chiederti tu, ehm, l'inglese già lo parlavi, oppure sei partito proprio che anche sotto l'aspetto linguistico, non sapevi da che parte fare?
No, no, l'inglese lo parlavo, anche grazie a una ottima insegnante di inglese, alle alle superiori, che quando entrava in classe, parlava solo inglese praticamente quasi, e quindi
Okay. Quindi, se volevate comunicare con lei, dovevate per forza sforzarvi di parlare in lingua.
Esatto, esatto. Son quelle cose, che quando sei a scuola odi, però poi col senno di poi le apprezzi. Quindi prima soluzione, cercare da dormire e
Certo.
ehm, la ragazza dell'ufficio turistico dell'aeroporto, mi ha proposto l'ostello, economico per comunque avevo poco più di vent'anni, diciamo che, ehm, non navigavo nell'oro, e e sono andato in questo ostello e già lì ho capito una cosa che, ehm, il so il soggiorno di un ostello è come una grande piazza dove la gente s s'incontra, eh, e comu ehm, gente che, ehm, è più o meno, a ehm, ha la tua stessa idea cioè è predisposta ad a incon a incontrare persone da qualsiasi parte del mondo e a condividere momenti, quindi ho trovato
Sì. Mh-mh. Raccontami. Sì. Ah-ah. Tu ti ricordi, le persone che hai incontrato in quella situazione?
F qualcuna sì, qualcuna sì, tra l'altro anche ho incontrato 2 ragazze di Padova, ehm, poi mi ricordo un camionista ceco, che russava come come il suo camion, ehm, e una ragazza inglese
Sì. <chuckles>
che ero e abbiamo avuto un incidente buffo, sai che comunque i bagni sono in comune
Certo.
ci siamo scambiati il tubetto del dentifricio, e quindi io per 2 giorni mi sono l ehm, lavato i denti col suo tubetto, poi dopo 2 giorni aveva un sapore strano. Ho scoper
Sì. Ma lei non se n'è accorta?
No, perché io gli ho dato il mio dentifricio, e ehm, involontariamente, mentre lei mi ha dato un tube ha pre io ho preso un tubetto, forse ho sbagliato io, che non era il suo dentifricio, era una crema.
Cer <chuckles>
Quindi io per 2 giorni mi son lavato i denti con la sua crema, che aveva un sapore strano, ho detto: "Mah che dentifrici usano qui?"
Ti lasciava i denti, particolarmente morbidi.
Esatto, ehm e quindi ho vissuto questa esperienza, ehm, in Irlanda e nel mese di agosto che, ehm mi ha diciamo, dato 2, ehm, 2 grandi cose. La prima
Racconta.
ehm, effetto immediato mi sono lasciato, ehm
Sì.
alle spalle la la relazione, quindi tutte le negatività sono proprio scomparse, perché comunque ho fatto ehm, ero da solo, ero in giro, incontravo le persone, e quindi man mano che il tempo passava, ehm, la mia la mia mente diceva: "Hai fatto bene, hai fatto bene". Ehm
Quindi, la tua prima considerazione è che un viaggio può curare assolutamente una così, una ferita d'amore.
Esatto. Cioè la vera meta è partire, non dove andare. La vera meta è partire. La seconda, e qui ti devo portare all'ultimo giorno quindi l'ultimo giorno, ehm, diciamo di una vaca
Quanto è durato questo viaggio?
è durato circa 3 settimane.
Mhmm, un viaggio impegnativo, nel senso, non così breve e così veloce. In 3 settimane sicuramente hai avuto modo di fare tante esperienze. Ma cosa è successo questo ultimo giorno?
No. Sì. Sai, il momento del rientro per tante persone può essere un po' negativo, tanti lo vedono come una cosa negativa, ehm, e invece i io lì ho capito che è il contrario, cioè l'ultimo giorno di un viaggio è è quello più bello quasi, perché tu sai che hai fatto qualcosa di bello che ti porterai dentro per tutta la vita. E e infatti, la mia mente in quei in quel momento lì pensava essenzialmente 2 cose: 1 in fondo non è così difficile viaggiare da soli e quindi, ehm, lo posso fare tra l'altro era un'epoca quindi dove non c'erano, ehm, le piattaforme per prenotare quindi era tutto quasi manuale.
Spiegati. Perché? Mh-mh. Infatti come dicevi sei andato s ti sei recato presso un ufficio dal quale sei uscito direttamente con il biglietto dell'aereo in mano.
Esatto sì, e la seconda, cioè, la mia mente mi diceva: "Non vedo l'ora di rifarlo", cioè ero già bramoso di farne un altro, come
Non eri ancora atterrato in Italia dal tuo rientro che già stavi pensando a dover ripartire il giorno dopo probabilmente.
Esa Esatto, m'ha fatto un po' quell'effetto diciamo, ehm, che ho assaggiato qualcosa di buono quindi, ehm, lo voglio assaggiare ancora no, tipo vasetto di Nutella, ehm, e quindi da lì ho iniziato a viaggiare da solo e ad oggi sono arrivato a circa 70 nazioni.
Mh. Un bel risultato.
Eh sì, ehm, diciamo, 90 per
Sempre da solo? Hai viaggiato sempre da solo o anche con altre persone?
90% l'ho fatto da solo. E quindi quel viaggio lì mi ha dato qualcosa in mano che casualmente, cioè vedi come la vita può cambiare anche i senza motivazione perché io la mia vita è cambiata perché io sono entrato in in quell'ufficio a Milano, un venerdì.
Ma ad volevo chiederti, visto che hai parlato di 70 nazioni che hai fatto dall'epoca ad oggi, immagino siano passati anche un po' di anni appunto da da quel viaggio. Ancora oggi usi gli ostelli oppure crescendo a adesso ti avvali di camere tue negli alberghi e non condividi più con con degli sconosciuti alla fine, la tua camera d d'albergo di a da da letto insomma?
Eh Sì. Eh, più Allora, ehm, gli ostelli li ho usati per circa 10-15 anni, 10 poi ho, ehm, sono passato agli alberghi, però negli ultimi 3-4 anni ho ho ricominciato ad usarli, quasi volessi cercare di riprovare quelle sensazioni per
Sì. Volevi rievocare una sensazione già vissuta?
Sì, perché comunque beh, l'ostello è visto come qualcosa di giovanile, però c'è anche una buona percentuale di gente della, ah, in età veramente adulta, quindi 40-50, qualc anche 60 che viaggia ancora in in o in ostello, quindi l'ostello è un campo aperto, ehm
Sì. Secondo te queste persone lo fanno per un discorso di costi o proprio di tipologia di esperienza?
Entrambi, comunque ha un costo molto più b più basso rispetto normalmente, ehm, ehm, a un hot a un hotel e comunque cioè, come la vedo io cioè, la il luogo dove dormi, quan a me piace andare in giro, esplorare, camminare, è un per me è più un luogo dove io appoggio la mia valigia e dormo cioè, eh
Certo. Sì. Giusto un appoggio per es avere le mani libere per quando devi camminare e visitare.
Esatto, sì, cioè, non è, non, ehm cioè, la vacanza non la vivo il viaggio non lo vivo in a in albergo cioè, quello è è una base logistica diciamo.
Certamente. Guarda io ti ringrazio perché mi hai riportato insomma all'interno dei tuoi ricordi, di questa esperienza molto interessante che hai fatto in Irlanda, e poi immagino ce ne saranno sicuramente tante altre dei questi 70 nazioni che hai visto. È stato davvero un piacere, grazie ancora.
È stato un piacere anche per me, quindi ti ringrazio di questa chiacchierata.